Да, да. И я как-то вот жалуюсь, и говорю: "Ну, а как ты, как ты вот уходишь? У тебя вот, ну, остались, например, заявки с клиентами, он он же тебя просит, это даже вот не начальник, а как бы вот с клиентами, они там просят: "Ну, пожалуйста". То есть, э, а они не виноваты в том, что у меня много работы, да, и я не успеваю выставлять счета". И я вот, мне мне мне жалко всех, мне, э, хочется и начальнику угодить, мне хочется и клиенту угодить. Да, они не виноваты, но никто не думает, что я, э, тут бесплатно вот это время сижу в нерабочее, мне никто за это не платит. И она и она мне чётко сказала, и я помню вот свою реакцию, я вообще как бы опешила. А самое главное- от того, что и сказать мне было нечего. Она говорит: "Мне за это не платят, мой рабочий день с 9 до 6, я пришла к 9, ушла в 6. То, что осталось, это это, ну, это не проблема клиента, но",- она говорит,- "Это и не моя вина, что у меня много работы. Вот так, слушай, пусть ждет". И меня это так поразило, и мне так было неприятно, что я не могу так сделать. И ты знаешь, в итоге я как-то вот мямлила, мямлила, я потом все-таки ушла с этой работы, потому что нагрузка вот увеличилась. Ну, то есть не смогла я себя поставить, да. Я научилась это вот позже уже делать. Мгм.
Мгм. Да. Безусловно. Да, они не виноваты. Да. И клиентов, и начальника. Да. Все Ага. Какая умница! Ага. Класс! Мгм. Молодец. Да. Да, ну потому что по сути ты должна уже была от вот этой нагруженной работы это по сути стул, на котором вещи нагружены, да, ам, ты уже не можешь от нее избавиться, сказать: "Нет, больше на меня уже". Ты ее не можешь отдать никому. Да. Потому что ты же уже делала. Да, они такие: "Ну, ты же успевала". И мы видели, что ты успевала это делать. И это надо такую силу, э, характера и голоса, э, как-то, э, заиметь, да, воспитать в себе. Сказать, что: "Нетушки, возвращаемся к тому самому первому начальному месяцу, как я работала с тем объемом работы". Потому что
Да да. Точно. Да, потому что я же делала это уже месяцами. Да, это уже сложно. Мгм. Да. Мгм. Ну, вот сейчас бы я на самом деле так и сделала. Пусть лучше уволят, если вот страх перед увольнением, вот я, наверное, тоже в какой-то степени бо боялась, да, но так пусть лучше уволят, чем вот так вот, э, ну, нагружать и не оплачивать.
Да.